Tout le monde a, heu, des moments marquants, heu, parfois même aussi, heu, des moments marquants, heu, qui qui ont débuté par un film, en fait, est-ce que, toi, tu as un un film qui qui a eu des répercussions sur toi, qui qui t'a marqué d'une manière ou d'une autre?
Ouais. Heu, alors, oui, il y a un film qui s'appelle, heu, Marche ou crève, que j'ai vu il y a il y a pas longtemps et heu, en fait, avant d'aller voir ce film je m'attendais pas, heu, à être, heu, marqué par ce film, sachant que je suis pas vraiment, heu, très fan de tout ce qui est thriller et heu, en fait, ce film, il m il m'a marqué, parce que c'est un film qui met en scène, heu, un monde où il y a une dictature qui règne et qu'il y a, heu, une marche, une grande marche, heu, qui est organisée chaque année et le que le gagnant, il peut demander ce qu'il veut, si, par exemple, le gagnant, il demande, heu, je sais pas, heu, 200 000 000 de dollars, on doit lui donner, en fait, le gagnant il a il a un souhait. Il a un souhait et heu, qu'il doit adresser au général et le général doit l'exécuter et en fait
OK. Et cette marche, elle a lieu dans quel cadre, en fait?
Eh ben, c'est une sorte de défi, dans le sens où, heu, ils vont marche, ils vont marcher, ils vont marcher jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'1 seul personne debout.
Et et c'est toute la population qui participe à cette marche?
Non, c'est pas toute la population, c'est, heu, vraiment des personnes, heu, qui qui, bah, qui le souhaitent, qui vont s'inscrire, qui vont envoyer leur candidature, si tu es accepté, bah, tu peux partici oui, exactement, sachant que les personnes, heu, en fait, il y avait il y a plusieurs règles. Règle numéro 1, il ne faut pas, heu il ne faut pas, heu, ralentir, si tu passes en dessous de 5 km/h et bah, tu te fais éliminer par un soldat
Ah, sur le v la base du volontariat, quoi? Donc éliminé de manière définitive, enfin, c'est on parle bien de la mort, là?
et heu Oui, tout à fait.
D'accord.
Et heu et c'est pour ça que ça se passe sur la base du volontariat sachant que si, heu, je sais pas, tu ralentis ou si tu t'arrêtes, heu, tu te fais éliminer, ben, ils se sont dit, heu, bah, c'est du volontariat, quoi et après, heu, c'est pour ça aussi que le gagnant, il peut demander ce qu'il veut, c'est-à-dire c'est vraiment le la dernière personne à à rester debout dans la marche, qui va, heu, qui va gagner, qui va gagner la marche.
D'accord et du coup, est-ce qu'il y a une scène en particulier qui, heu qui, qui t'a qui t'a fait ressentir une émotion forte?
Oui, heu, il y en a même plusieurs. Il y en a une c'est, heu, c c'est quand ils ont, heu, commencé à se parler, quand ils ont, heu, commencé à se soutenir l'un, l'autre, quand je dis soutenir c'est vraiment, heu, littéral, quoi, ils se passaient les bras, heu heu, les uns à hauteur des autres pour essayer de se soutenir, pour essayer de, bah, de soutenir ceux qui étaient, heu, un peu faibles parce que marcher, heu, je sais pas 300 km sans s'arrêter, c'est quelque chose quand même et heu, en fait
Et donc, là, tu parles de combien de personnages qui s'entraident? 2, les 2 personnages principaux ou ou à une plus grande échelle?
À une plus grande échelle, ils étaient au moins 6 à s à s'entraider, en fait, quand il y en avait un qui était un peu, heu, je sais pas, heu, qui était trop faible, eh bah, les 2 autres, ils le soutenaient, quoi. IIs le mettaient au milieu et ils passent leur main autour de sa taille, pour le supporter un peu
D'accord. OK.
sachant que, heu, en fait, ce qui m'a ému dans la scène c'est que, là, ils s'entraident quand même sachant qu'il va y avoir 1 seul gagnant. Ils se disent: «Il va y avoir 1 seul gagnant» ouais, ils sont logiquement, heu, ils devraient, heu, être en train, heu, de je sais pas, heu, de de tout faire pour que l'autre, il il perd, quoi mais heu, au lieu de ça, ils étaient en train de s'entraider, quoi, même le général, il trouvait ça ridicule.
Ils sont en concurrence? D'accord. <chuckles> Oui, parce que selon le général, c'était une forme d'hypocrisie peut-être? Mmh.
Heu, pour lui, en fait, heu, c'était inutile. C'était pas de l'hypocrisie mais pour lui c'était inutile dans le sens où, heu, même s'ils vont aider telle ou telle personne, il va y avoir 1 seul gagnant donc il peut pas y avoir 2 gagnants.
Oui et puis si on l'aide à ce moment-là, heu, c'est qu'il a été entre guillemets «faible» et donc, du coup, il aurait peut-être pas dû gagner, si c'est cette personne-là qui gagne à la fin?
Heu, tout à fait parce que le général il voit, heu enfin, comment dire? En fait il peut tout percevoir comme de la faiblesse. Si par exemple tu pleures, pour lui c'est de la faiblesse. Si par exemple tu ralentis un tout petit peu, même un chouïa, pour lui c'est de la faiblesse. Si, heu, je sais pas, heu, tu dis que tu as faim, pour lui c'est de la faiblesse. En fait, il y a vraiment cette mentalité de de mâle alpha. Si je puis dire.
Ah oui? Mais à la masculinité aussi.
Oui, qui est plutôt toxique en fait.
D'accord, et du coup, qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce film quand tu as vu le le speech?
Heu, en fait dans la bande-annonce quand je l'ai vue, c'est, heu, c'est vraiment, heu, l'intrigue de comment ça va se passer? Sachant que j'ai vu que, heu, ils ont annoncé une grande marche et que c'était sur la base du volontariat, et que toute personne qui descend en dessous de 5 kilomètres heure va se faire exécuter. Je me suis dit: «Là c'est intriguant. Ça va se passer comment? Est-ce qu'ils vont s'entretuer?»
Et qu'est-ce qui pousse, heu, qu'est-ce qui pousse les gens à y aller?
Ouais, tout à fait, et qu'est-ce qui pousse les gens à y aller? C'est un sujet important aussi sachant que, heu, la plupart ils sont y allés, heu, parce qu'ils étaient fauchés, parce qu'ils avaient plus d'argent ou, heu, parce qu'ils étaient, heu, presque à la rue quoi. Mais il y en a d'autres aussi qui y sont allés par fierté ou, heu, parce qu'ils avaient rien à perdre ou parce qu'ils avaient rien à faire.
Et est-ce que ce film t'a marqué parce qu'il a eu un un écho pour toi? Est-ce que tu t'es reconnu dans un personnage? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te lie à ce film?
Et ben, c'est le côté humain, en fait, c'est le côté humain dans le sens où, heu, dans le sens où ils sont restés quand même soudés. Dans le sens où, heu, ils se sont quand même entraidés, sachant qu'il allait quand même y avoir 1 seul gagnant et qu'il pouvait pas y avoir 2 gagnants, et heu, c'est c'est ce côté-là aussi quand on voit, heu, les émotions qui ressortent quand quelqu'un se fait éliminer et qu'ils doivent quand même continuer à marcher. Sachant que si tu t'arrêtes, et ben tu as tu as 3 avertissements et au 3e avertissement, bah, tu te fais éliminer.
Donc le le côté, heu, humain en fait qui ressort, heu, c'est un élément, heu c'est l'élément principal du film, l'humanité?
Oui, tout à fait, tout à fait et même au-delà de ça, en fait, ça traite à un autre sujet qui est plutôt important. C'est un c'est même un sujet politique dans le sens où, heu, il y avait une sorte de dictature en place à l'époque et heu, et qu'on pouvait pas en fait, la liberté d'expression n'existait plus. C'est-à-dire, heu, tu pouvais te faire arrêter pour, heu, comment dire? Pour un oui ou pour un non et heu, comment dire? En fait, c'est un peu comme, heu, comme comme sous le règne d'Hitler, en fait, si, par exemple, tu disais si tu disais quelque chose qui était, heu, contraire aux valeurs du président, heu, nommé
D'accord. Mmh OK.
eh ben, heu, tu pouvais te faire lyncher.
Est-ce que tu y as retrouvé, heu, l'écho aussi de l'actualité, heu, actuelle?
Heu, oui, un peu, parce qu'on voit quand même que l on voit quand même que la terre est, heu, comment dire, c'est dans un état déplorable. C'est dans un état un état qui est même plus déplorable qu'actuel dans le sens où les plantations, heu, ça ça rapporte pas trop, c'est même, heu, devenu une grosse galère à tel point que, les gens, ils commençaient à faire des des rations.
Alors, j'ai oublié de te demander, ce film se passe à notre époque ou une époque antérieure?
Heu, alors c on on a pas montré si ça se passe vraiment à notre époque. Alors c'est pas notre époque, ça c'est sûr mais heu, je pense que ça se passe dans une époque, heu, future.
D'accord. Pour pas faire trop de liens non plus avec, heu, l'actualité, enfin pas paraître, heu, trop réel pour, heu, les gens à l'heure actuelle. Il faut faut montrer que c'est c'est une dystopie et que ça n'existe pas, peut-être?
Ouais. Heu, je ne pense pas que ça soit pour ça, mais heu, en fait je pense qu'ils ont qu'ils l'ont fait comme ça justement pour avoir plus de possibilités. Pour avoir plus de possibilités, pour avoir plus, heu, d'aggravation aussi sur le cas actuel, sur ce qui se passe actuellement dans le monde, donc s'ils flo le font comme ça ils ont plus de liberté quoi.
Non? Mmh. OK. Heu et d'un point de vue, heu, donc là, on a parlé un peu du scénario de des des émotions que ça peut engendrer, le le l'humanité que que l'on ressent particulièrement. Est-ce que, heu, tu peux parler aussi du point de vue, heu, du visuel du film?
Ouais. Heu, alors d'un point de vue visuel, c'était plutôt très bien, dans le sens où, heu, il y avait pas des gratte-ciel, il y avait pas des des gros buildings comme l'Empire State Building mais heu, mais il y avait beaucoup de paysages. Parce que, heu, sur la route, en fait, je suis pas sûr à 100 % mais heu, ils ont marché sur une route nationale et donc ils ont passé plein de villes. <clears throat> Ils ont quand même fait plus de 300 km à pied, donc ils ont fait, heu, plusieurs villes et il y a des moments où ils passaient devant des champs et c'était très beau quoi. C'était très beau, il y avait des montagnes aussi, il y avait des collines et c'était super beau. D'autant plus que j'ai été le voir en cinéma et heu, la qualité est plu elle était plutôt top.
Mmh mh. Et heu et donc, du coup, est-ce que, hem, heu, il y a une il y a une certaine beauté qui se dégage alors?
Oui, tout à fait, la beauté de la nature. La beauté de la nature dans le sens où, heu, ils vont montrer plein de paysages. Ils vont montrer plein de paysages et dans le cas contraire, en fait, ça aurait pas été, heu, comment dire? Ça aurait pas été réaliste dans le sens où si ces personnes-là vont marcher plus de 330 km et que vous montrez, heu, vous ne montrez pas des paysages, heu, différés, bah, ça aurait pas été réaliste, en fait.
Oui. Bien sûr. Est-ce que, heu, la musique aussi? Parce que, heu, on sait que le cinéma s'a s'appuie beaucoup sur la musique pour faire passer les les émotions. Heu, est-ce que, heu, la musique t'a marqué? Ou tu es passé complètement à côté?
Ouais. La musique m'a marqué. Ça m'a marqué et heu, justement, c'est très important la musique dans le cinéma dans le sens où, heu, bah, ça va retranscrire des émotions. Si, par exemple, il y a les personnes qui, heu, si si, par exemple, il y a une personne qui donne un speech, tu vas avoir un son, heu, plutôt sérieux, plutôt patriote et heu, si tu as si tu as, heu, une personne qui est triste et qui raconte sa vie et cetera, tu vas avoir une musique un peu plus triste. C'était exactement le cas sauf que là ce qui les musiques s les musiques étaient vraiment bien choisies et heu et la musique de la fin, ça m'a marqué. Je vais pas te spoiler du coup, heu, j'ai je vais pas citer des éléments de la fin. <chuckles>
Mmh mh. Et heu, qu'est-ce qui ferait que tu recommanderais ce film? Et à à qui tu pourrais recommander? Est-ce que c'est vraiment un film tout public? Est-ce que tu le donnerais, heu, en recommandation à, hem, à une tranche d'âge, heu, plutôt adulte, heu, voilà, à à qui tu le recommanderais et pourquoi?
Heu, alors, déjà en toute objectivité, le film il est classé, heu, -16 donc PEGI 16 donc heu, je recommande à tous ceux qui sont, heu, qui ont 16 ans ou qui ont au-dessus de 16 ans et donc là c'est PEGI 16 oui parce qu'il y a pas mal de violence et heu, il y a des il y a du sang et donc heu, ils l'ont classé PEGI 16. Mais en réalité, heu, c'est un très bon film et heu, au-delà de la violence ça en fait, ça met en ça met en perspective plein de valeurs, ça met en perspective des valeurs, heu, humaines quoi et pour moi c'est un très bon film, en fait.
<chuckles> À cause de la violence? OK. Mmh mh. Donc pour ces raisons-là plus en fait, heu, tu tu vendrais ce film à quelqu'un qui l'a pas vu en disant, heu,: «Regarde-le par rapport, heu, au côté, heu, valeur» et à comme on disait tout à l'heure, l'humanité qui va s'en dégager dans une dans une période très compliquée?
Ouais, tout à fait et heu et en fait je pense que je recommanderais ce film parce que, heu, il y a quelque chose auquel je fais attention, heu, quand je vais choisir des films à regarder. C'est, heu, est-ce que je vais m'ennuyer pendant ce film? Si pendant un film je m'ennuie, c'est que c'est un film que j'ai vraiment pas aimé quoi et si, au contraire, c'est un film où, heu, j'ai pas vu le temps passer, c'est que le film, il était vraiment bien fait, quoi et vraiment ce film-là, j'ai pas vu le temps passer.
Oui. Heu, est-ce que tu peux nous dire, heu, il est sorti récemment? Ou de manière un peu plus ancienne?
Heu, il est sorti récemment. Il est sorti il y a moins de 2 mois. Parce que j'ai vu il y a 2 ou 3 semaines.
D'accord.
Donc il est plutôt récent. Mais c'est une adaptation d'un roman apparemment. Moi le roman, je l'ai pas lu mais heu, il y a plein de personnes qui m'ont dit que, heu, il y a il y a un roman dessus et que le film c'est une adaptation.
D'accord. Heu, en termes de d'acteurs, est-ce qu'il y a des acteurs connus?
Heu, alors des acteurs connus, oui. Super connus comme Don Johnson ou heu, Scott Atkins non. Il y a même 0 acteur que, heu, que moi je connaissais avant qui qui sont dans ce film.
OK. <chuckles> Donc des acteurs que tu connaissais toi, non, mais heu, quand même relativement connus?
Oui tout à fait.
C'est ça. D'accord. Hem, <tsk> petite question que je me pose aussi, c'est, heu est-ce que, heu, les personnes qui font cette marche heu, ce ne sont que des hommes?
Heu, oui c'était que des hommes, c'était que des hommes et, heu, c'est une raison, heu, que que j'ai peut-être oubliée qui a été mentionnée mais à mon avis, je crois que ça a pas été mentionné. <tsk> Ah si, je crois que ça a été mentionné mais, heu, je crois j'ai oublié la raison. Mais, heu, mais oui il y avait pas de femme.
C'est c'est un des critères pour participer à la marche, il faut forcément être un homme?
Je crois oui. Je crois.
D'accord. Donc, heu, ça serait peut-être un point à écll à éclaircir heu, pourquoi uniquement, heu, cette marche est réservée uniquement aux hommes et pas, heu, pas aux femmes?
Je crois que ça a été mentionné mais, heu, mais que pour une raison que j'ignore j'ai j'ai oublié la raison, mais je crois c'est lié au physique au fait que l'homme, heu, est plus endurant et il peut, heu, marcher sur beaucoup plus de kilomètres qu'une femme.
<chuckles> D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette, heu, conversation et cette belle découverte.
Merci à toi aussi.